الصراحة <chuckles> الفكرة أنا أنا إزاي عُمري ما فكّرت كده، هي ال بقي تصدق هي الفكرة المشكلة فعلًا إن دايمًا البنك حاطط لك رصيد عشان يخدَعك إنّك تستخدمه، فتدّي له المديونية بتاعته، أنا فعلًا ممكن أفكّر في حتّة إن أنا أعمل اللي هي الطخ ال ال بطاقة الخَصم الُمباشر، فأنا محتاج مثلًا بنطلون أو محتاج تيشيرت، فأنا لازم أعمل إيداع بالفلوس بَل وكمان بقى زي ما بيقولوا تهذيب النَفْس، أنا ممكن آآ آآ آآ ما ع ما أنزّلش الأبليكيشن بتاع البرن بتاع الط البنك، بحيث إن أنا أبقى مضطر إن أنا أروح في ال للب للفرع نَفْسه، فبالتالي أيوه، فبالتالي الحاجة تفقد بريقها في عينيّا، هي بقى المشكلة كلّها في حتّة إن أنا مستسهل، آآ ما بافكّرش من اندفاعي للشِرا، بس هتقابلنا مشكلة تانية، آآ حتّة إن أنا أصلًا بقى بالفعل أنا وقعت أصلًا فخلاص في فَخ ال ال ال ال ال المديونيات بتاعة البنك، إزاي ممكن أ أحاول أحِل المشكلة دي؟
بالضبط. آآ تصعّبها آه، تصعّبها على نَفْسك. مضبوط. إمم. اللي هي؟

هي دي بقى ال ال زَي ما بيقولوا ال المشكلة اللي بتعمل مشكلة من غير ما تحسّ. أنا باستخدم credit ما باستخدمش كاش، يعني هو إيه، تقريبًا أصلًا ده اللي عمل المشكلة إن أنت حاطط ال ال الڤيزا على التليفون عندك فبتدفع من غير ما تحسّ، في العادي ماشي آه، الموضوع سهل، فالعادي تمام أنت ماشي آآ أمورك العادية خالص، ال ال ال الرقم المُرتب اللي بييجي لَك أو ال ال الكمية الفلوس اللي بتخش لَك كل شهر أنت متعوّد إن أنت بتصرف مثلًا في أكْل، في شُرب، في تعليم، آآ في في في خروجات، في ب التزامات عادية خالص، لكن تلاقي نَفْسك بقى عليك مديونية مثلًا، برقم قد كده، هتجيب بقى الفلوس دي منين، فالاقي نَفْسي اتورّطت أكتر في مديونية أنا مش عامل حِسابها فاضطر أخش جمعية، ما هو أنا ما باحبش الجمعيات، فيزوّد عليَّ الديون ويزوّد عليَّ الالتزامات اللي أصلًا ما كانتش موجودة.
الموضوع سهل. إمم. أيوه، أيوه. التزامات. امم، فهِمتك آه. لأ، الموضوع باين إن هو صعب أوي وخصوصًا موضوع الcredit وال وڤيزة المشتريات دي يعني دوامة يعني صعب الخروج منها أساسًا. آآ طيب يعني خلّيني آآ أفهم منّك أنت هدفك المادي أو هدفك المالي عايز توصل لإيه، عايز بس إن أنت الميزانية تكمِّل معاك لآخر الشهر والّا عايز يبقى عندك مدخرات آآ فتبدأ تحوّش، يعني إيه اللي أنت حابب توصل له؟